Curious lang ako 'no, paano mo ginagamit ang kulay para ipakita ang sarili mo?
Hmm. <shushes> Mm, ginagawa ko talaga niyan 'no, ah, kapagka lalo na no'ng ano, ah, medyo vanidosa pa ko, <chuckles> gano'n, eh, medyo vain, oo. No'ng time na 'yon, ano, nasa ano ako no'n, siguro mga early 20's diyan na ko. Kasi kasi no'ng ano ko, mga bata pa ko, teenager pa ko, ano lang ako, simple lang akong mamamayan ganyan, hindi medyo boyish gano'n, ang mga suot, yas, mm, totomboy-tomboy, ganyan. Oo, ang mga damitan ko, eh, talaga namang yung mg, ah, ano ba yung tawag dun sa mga hip-hop na mga naka-elip. Oo, mga hip-hop na outfit, yung maluluwag na short na hanggang oversized, hanggang parang pantalon na nga yung short pa lang, pantalon na. <chuckles> Gano'n.
Hmm. Ano 'yan? Wow, <laughs> vain, mm. Anez. Mm. Ay, okey. Ay! Nasa boyish, hmm, okey. Ay! Hip-hop. Hmm. Ay, ganyan. <laughs> True, mahaba yung lagpas tuhod, ganyan? Hmm.
Oo lagpas tuhod, tapos 'yon talagang malalaki, 'yong mga damit ko, 'yong pang-baseball gano'n, 'yong ay hindi lang pang-baseball 'yon, mga pang-ano, 'yong pang-football, mga ganyan-ganyan. Mga jersey na malalaki, oo, kasi nga, kasi rapper ang lola mo dati, oh. <chuckles>
Hmm, okey. True. Okey. Yun nga, rapper talaga. Inisip ko naisip ko agad yun na-imagine ko, wow! Parang rapper nga, oo.
Oo, mga gano'n, nauuso pa 'yong salbakuta no'ng ta nung time na 'yon, eh, oo. Pero no'ng dumating na ko sa ano, nag-edad na ko ng mga 20 ganyan, do'n na ko nakakita ng mga ibang tao na talaga namang, hmm, may fashion. Wow! Nakanuod na ko ng maraming TV, 'yan nakakanood na ko ng mga artista. 'Uy! May mga postura-postura na ganyan. Ay do'n ko na ano, hmm, tapos nag-start na din 'yong nanay ko, kinulayan ang buhok ko, hmm, ay yes, oo, may pa-makeover package ang nanay, oo. Dahil 'yong nanay ko, siya din 'yong, ah, nagkukulay ng buhok niya, so bumibili kami sa Quiapo ng mga ano, do'n 'yong mga kagamitan namin, mm. Hindi na kami nagpupunta ng ano, 'yong mga parlor minsan, kasi nga
Ay! Taray. Mm. Ay, okey. Ay. Ano 'yan? Ay, perfect. Ano. Oo, true. Hmm. Ah, okey. Hmm, nice. Ng anez. Ay buti, laking tipid, mm.
Yes, malaking tipid. Kasi nga do'n magagastos mo lang, o, eh, ang haba-haba pa naman ang buhok ko hanggang ano, hanggang puwetan, hmm. Nagpupunta lang oo nagpupunta lang kami 'pagka magpapa-rebond, gano'n, o kaya 'yong mga ja nauso 'yong Japanese rebond, ganyan. Oo, tapos do'n lang kami pupunta sa ano, 'pag gano'n, 'yong hindi na na kaya ng powers namin 'yong mga 12 oras na nandoon ka sa parlor. <chuckles>
Ay! Sobrang haba nga, mm. Ah, okey. Hmm. True yung may babad-babad na, oo, tapos may plantsa na kasi 'yon 'pag gano'n, eh, oo.
Yes, oo. Ang ginagawa namin, 'yon kami nagkukulay, so meron kaming freedom kung anong gusto naming kulay sa buhok. Kahit pa let's say monthly o magpalit-palit ka ng kulay diyan kung gusto mo, gano'n, mm. Ganun.
Mm. Perfect, oh. Eh, anong kulay yung talagang naging favorite mo diyan? Parang very versatile bagay sa lahat ng suot.
Ay, no'ng una, talagang ano lang, nag-ano muna ako light brown, ganyan. Oo, yung mga gano'n. Oo, pa pasosyal lang yung para ma-enhance lang yung kaputian ko, gano'n. <chuckles> Parang mestisahin lang. <chuckles> May mga gano'n-gano'n. Tapos hanggang ano, hindi na ako nakokontento. Mhm. 1 time ano na, gusto ko na mag-bleach. Ay, gano'n, umabot na ng time na 'yon, medyo late '20s na ako nito, talagang naglakas-loob ako mag-bleach. Sabi ko, "Bakit gano'n? Mas matingkad yung kulay ng buhok nila sa kulay ng buhok ko. Gusto ko din 'yan." Hmm.
Hmm. Ay, okey, demure lang. Mm, light brown lang. Ah, okey. <laughs> Mestisa 'yan? Mestisa? Okey. Mm. <chuckles> Ay. Ay, o Ah, okey. Hmm. Ay. Competitive naman pala. Oo.
O, eh Yes. Oo, nauso kasi yung mga platinum na buhok no'ng, ah, time na 'yon. O, so sabi ko, "Ay, bakit sila may mga pa-gray-gray? O, kailangan ganyan din ako, try ko nga lang." M minsan gano'n, ta-try ko lang. Tapos i ah, nagkulay-kulay ako mag-isa 'no. Siyempre hindi na alam ng nanay ko kung anong gagawin do'n kasi hindi naman siya nagbe-bleach. Oo. 'Di pa-youtube-youtube na ako niyan, mga tutorial. Mm, kung paano magtimpla mga gano'n-gano anong %?
Ay, totoo 'yan. Oo. Mm. Oh, tapos? Hmm. <chuckles> True. Masakit daw 'yon, 'di ba? Masakit yung bleach talaga?
Oo masakit siya depende sa, ah, bleach na ginamit mo 'yong ordinaryong bleach lang masakit talaga 'yon. Pero meron naman ng mga bagong teknolohiya ngayon na medyo hindi naman gano'n kasakit. Pero siyempre masakit pa rin, mm, kasi nga ano 'yon, eh. Yes, hydrode hydrogen peroxide 'yon agua oxinada na mataas ang porsiento. Oh, eh, 'yong nilalagay nga lang sa balat natin, eh, 'pag may sugat tayo nasa 3% lang 'yon. Oh, eh, 'yong pangkulay sa buhok, oh, nasa ano 'yon, nasa 6%, 9% kailangan mi may mayro'n pa nga twelve percent, eh, oo grabe na 'yon.
Ay, true. Ay, grabe. Mm. Okey. Mm, tiis ganda. Ay true, oo. Mm. Ano man ilan 'yan? Ay, mm. Grabe naman yung 12%. So, <laughs> anong ku sobrang siguro sobrang itim ng buhok nung ganun 'no pag oo.
Yes. Oo, kailangan mong ma-lift, ah, depende 'yon sa percentage kung ilan 'yong, ah, level na mali-lift sa buhok mo. Minsan nga, ah, kailangan mo pang ulitin kapag gano'n. Eh, pero mag-iingat lang kasi nga, ah, minsan ano siya nakaka masusunog ang buhok, oo.
Hmm. Ay, oo. Hmm. Ay, mali oo pag, ah, sobra 'no. Eh, ikaw ba nag ito ito bang mga kulay ng buhok mo, um, ito ba yung kulay na talagang nagpakita sa sarili mo, parang naging expression mo ba 'to yung kulay dahil sanay ka ng magkulay-kulay?
Hmm, mahilig din kasi ako sa color yellow. So parang, oo favorite ko 'yon 'yong dilaw kasi masaya siyang tingnan. Oh parang pag para mukha kang pag ano mo pa lang, pagpasok mo sa ku kuwarto ganyan sa isang oh kunwari classroom. Oh, bongga sunflower. Oh. Ang yes oo ganyan. Tapos yun ning ginagawa ko nung time na 'yon, eh, minintain ko lang yung parang ah golden na bleach blonde na hair ko ganyan oo.
Ay, wow. Mm. Nice. Hmm. Hmm. Ay oo, true, energetic happy ganyan, oo. Ay, okey. Antaray, mestisang-mestisa talaga 'no?
Mhm. Yes oo nga no'ng kaya nga no'ng ano, eh, minsan ini-English English ako. Akala siguro Koreana ako. <chuckles>
Ano yan? Ay. Perfect ka naman dyan. So siyempre ganito sa complexion mo din. Tapos bumagay din talaga yung yellow. So naging trademark mo ba yun? Kasi di ba sabi mo um late 20s mo siya ginawa. Di ba naging trademark mo din ba yung ganyan talagang buhok yung parang medyo golden yellow ganyan?
Ah. Oo. Oo. Oo sikat na sikat ako dun sa school. Naging Miss Congeniality ako. May mga napapa-picture nga, eh, bongga. Pero ano, ah, yun, eh, yung magandam, maganda pa ako na mukha kong model model. Ngayon hindi na siyempre, tumanda na tayo ganyan. Nag-mature na oo, mhm.
Ay. Ay ang perfect, mm. Ano yan? <chuckles> Nag-mature oo, nag-mature iba na yung ano. So nagbago ba yung, um, pagpili mo ng kulay depende sa maturity mo or sitwasyon or mood mo ganyan?
Ay, oo! Ay, ngayon, ayoko na no'ng ano, yellow. Hindi na pa parang hindi na sya bagay for me, oo. Ah, kasi nga syempre, sa edad ko na din at tsaka, hmm approaching na tayo 'no, ng 40, <chuckles> hindi na tayo bumabata. Hindi naman pwede 'yon, parang ano ko, Super Saiyan ka diyan, sa may ano gilid. Oo, kailangan ano medyo pa-demure-demure na tayo ngayon. Oh, alam mo ba, na pinalitan ko na ang kulay ng hair ko, red na siya, mm. Oo.
Hmm. Ay, wala. <chuckles> Ah. <chuckles> Hmm. <giggles> Ham ah, true. Oo. Mm. Oh? Ay, wow, okey. Anong klaseng red yan, yung parang, yung red na red ba, yun may brown-red, anong anong red yan?
Ay 'wag ka, magenta. <laughs> Antaray 'no? Ma a a takaw-pansin pa rin, eh, 'no? Pero 'yon talaga 'yong gusto ko, eh. Kasi para kapag kumupas sya, hindi naman sya ano, parang sobrang magiging brown nalang. Um, kaya magenta para pagkakulay pa lang, "Wow bonggang-bongga, wow sabog!" gano'n. Per pero kapagka, ah, kumupas na sya, kasi kukupas na yan ng mga i 1 week, kukupas na 'yan, eh, mga 2 weeks wala na. Um, magiging na syang ano ngayon, parang reddish-brown. Mm
Oh? Ay, ang taray! Okey. Mm. Mm. Oh. Oh. Oo. <laughs> Mm. Ay, okey. Oo, para
Gano'n, para-paraan
True, true, parang nakikita ko din 'yan sa TikTok, 'no 'pag yung ka nag-fade nga yung red, maganda pa din, eh. Kasi hindi naman sya yung tipong brown lang parang meron pa rin syang matap mas matapang pa rin yung kulay niya, eh, 'no?
True. Ah, pinaglaban ko nga talaga 'yan, ang kulay ng buhok ko habang nag-aaral ako. Kasi nga ano, oo, no'ng matanda na kasi ako no'ng nag-aral ako. Tapos, ah, ayaw akong ano, payagan. May mga epal na mga professor. Eh, o, eh yung mga ibang professor naman, mga dean doon, galing UP naman. Eh, malaya naman sa UP. Oh, wala namang problema. Pero, ah, yung mga ibang mahihigpit, naiinggit siguro 'no, na mga professor, ah, nagre-report bakit daw ganyan, nakaka-distract daw yung yung buho yung kulay ng buhok. <chuckles> Ano ba naman yun, parang ginagawa ng buhok ko, nadi-distract ka, my god.
Ay. Mm. Ay, oo nga. Mm. Ah. Payagan. True, baduy. Mm. Ay, true. Mm. <laughs> True. Bakit ka kasi tumitingin? Ganyan. <laughs>
O, 'wag ka kasi tumingin sa'kin. <chuckles> Tignan mo na lang yung highlighter mo, <chuckles> oh, my god!
<chuckles> O, 'di ba? Tumingin ka kaya sa highlighter mo, 'wag dito sa buhok ko. Mm.
Oo, yes. Oo. Pero alam mo ba, Hmm, no'ng, mm, habang nag-aaral ako, do'n ko rin parang nadiskubre na me puwede mo pa lang ano, meron pa lang wardrobe engineering na tinatawag. Oo. Wow, 'di ba hindi ling hindi lang sa wardrobe engi
O. Ay, okey. 'Ba, ang bigat no'n, ah, wardrobe engineering. Ay, iba 'yan, ah, pang matalino naman 'yan siya. Ano 'yang wardrobe engineering na 'yan? Mm.
O, may nabasa akong Kailangan pala ano, yung minsan nakokontrol mo din yung psychological aspect na ng pakikitungo mo sa mga tao, depende sa kulay ng suot mo. Ah, kunwari ano ang blue, 'yan. Kapagka usually sinusuot 'yan ng mga tao, naka-blue tie o kaya let's say naka-blue yung, ah, blazer nila depende sa, ah, shade ng blue, pero, um, yun nakakatulong para yung perception sa'yo ng tao, eh, nagsasabi ka ng totoo. Mm.
O. Ay. Mm. Oo. Hmm. Ay, gano'n. Ang galing. Pwe simpleng kulay lang pala, may ganyan na nagsasabi. Kaya pala siguro yung mga business people na nagbu-blue na ano 'no, parang ibig sabihin 'pag binebenta pang-gain ng trust 'no, blue na necktie.
Totoo. Totoo 'yan. Ah, nakita mo si kung nabalitaan mo yung hearing ng, ah, ah, sa korte ni Mark Zuckerberg, naka-blue siya. Kasi nga, um, nagiging perception 'yan nga ng mga tao, 'yon na totoo yung sinasabi mo, honest ka, kapag naka-blue. Yes. Kapagka naka-berde ka naman, approachable. Mm. Para kang ano, para kang inang kalikasan. Um, puwedeng la lahat ay puwedeng lumapit sa'yo, gano'n. Ah, friendly and approachable ka, gano'n. 'Pag 'dilaw naman, ayun yung parang ano, masaya. Hmm. Masaya ka. Mm. Warm. 'Di ka na
O, ayan. Hmm. Ay. May gano'n pala. Oh. Ano man 'yan? Ay, perfect. Oo. Oo, 'yan. Oh, happiness, ganyan. Warm. Ay, joy kasi 'di ba, oo, yellow.
Joy to the world, gano'n.
Oo, true.
Tapos 'pag puti naman ayan naman 'yong parang ano medyo banal-banalan ng datingan. Oh, malinis, banidoso, medyo ano, ah, soyal, oo, ma medyo, ah, high class gano'n 'pag nakaputi hindi ka puwedeng madumihan. Walang tatalsik na an ano, walang puwedeng tumalsik putik, oo. Ayun tapos ang isa pang natutunan ko do'n 'yong ano, ah, kapagka nagsusuot ka ng pink o kaya 'yong, ah, lugar mo ay kulay pink gano'n. Nakakabawas siya ng aggression oo. Yes temporary lang 'yon hindi puwed hindi siya nagtatagal. So, actually ginamit na din 'yan, eh, sa ibang bansa 'no, na 'yong, um, kulungan ay, ah, pininturahan ng pink oo para maiwasan 'yong pagka ng mga, ah, bilanggo.
Oo, busilak, true. Mm. Ayan. Putik. Oo. Oh. Ay, okey ang galing uy, mm. Hmm. Ah. Oo ang galing 'no, ang galing, ah, ngayon ko lang din nai narinig yung ganyan at meron palang ganun may science behind it pala. Pero makes sense no yung mga sinabi mong example. Oo nga 'no, pag ganun yung suot ko parang ganun nga talaga yung mga nangyayari. Ang galing!
Yes, oo. Meron niyang mga ano, parang ibig sabihin at parang may emotional siya na nakakabit 'no, do'n sa bawat kulay. May emotional aspect, oh. Lalo na 'pag nakaitim ka. Oh, glow classy pero gloomy. Oo, medyo
Mm. Ah, okey. Hmm. True, seryoso, ganyan malung mm.
Oh. Mga Goth di oo, talagang na na unstriking talaga 'no, ng mga goth dahil all black and so, ah, gloomy and dark yung kanilang personality, mm.
True, ang galing. So, mayro'n din bang ibig sabihin 'pag halo-halo, ganyan?
Ay, rainbow? LGBT, oo.
<laughs> Ayan, oo, 'di, kasi makulay talaga yung ano nila, yung buhay 'no. Uy, alam mo first time ko yung marinig, maraming salamat sa, ah, pagshe-share, ah, sa oras mo.
<laughs> Oo. Akin Hmm, maraming salamat din, sa susunod uli.
<laughs> Paalam.